Siguro ano parang mag set ng rule na
Oo, tama.
mag set ng rule 'no no paalala na kapag gan'to dapat strict tayo di ba? Tapos ano siguro mag-initiate din, kumbaga ng kuwento para alam mo yun, ma-distract, ma-aliw, hindi talaga mag-cellphone 'di ba? Kasi effective din naman 'yung mga ganun na gawain, eh, di ba? Oo.
Oo. <laughs> Oo. Kailangan talaga may bumabangga eh. <laughs>
Mm.
<smacks lips> Kung ay since samin kasi, kapag sinasabi ko na ano, sa family namin
Um. Mm.
yon nga lang minsan, madalas na nasisira 'yung rule, sinasabi ko kasi sa kanila, pag nasa hapag-kainan bawal talaga mag telepono. Pero siyempre 'yun nga lang di ako nasusunod. <chuckles>
Mm. Oo.
Kaya, pero siguro pag lumaki lang yung mga bata, ma mga binata na alam na nila dapat yung, rule na ganon sa hapag-kainan. Ganun.
Mm. Para ano 'no, para ma ma madala din talaga nila tapos maipasa nila sa, ano, sa mga future nilang ano din kapamilya 'di ba? Oo, totoo naman 'di ba?
Mga anak, oo. Kumbaga oo respeto ba na tulad ng mga, tulad ng sinasabi natin kanina talagang yun ang, ano, oo pag-papahalaga rin sa tao.